ok.
Le jeu, il s'appelle Root, mais il est apparemment il est hyper bien il est hyper bien noté. Tout le monde en dit que du bien, mais franchement, si tu mets 2 heures à set up le truc, c'est mort, quoi.
Mais, heu, même si tu as pas réussi à jouer, tu as tu as tu as compris au moins le but ?C'est c'est quoi? C'est un jeu d'influ c'est des jeux d'enquête? C'est
Là, maintenant, je m'en souviens plus. Non, c'est un jeu heu, un jeu où tu dois contrôler des territoires, en fait.
Un Risk quoi, en fait?
C'est des c'est des a tu as des animaux de la forêt et tu dois contrôler des territoires. C'est un genre de Risk, ouais, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. <laughs>
Ah OK, ah oui, oui, je comprends, ouais. <inhales> Mais c'est des trucs multiconditionnels, en fait. C'est genre, heu, tu as ton unité, si jamais les conditions A sont respectées, heu, tu fais ça, sinon, les conditions B, sinon, conditions C. <inhales> Ah ouais, d'accord! <inhales>
Exactement. C'est exactement ça. Sauf que, vu que tu as 8 races différentes donc ça se joue à 4, mais tu as 8 races différentes. Ben chaque race, en fait, a des trucs différents sur comment elle peut prendre une tuile ou pas, en fait.
Ouais. <inhales> Mais c'est un jeu tableur, en fait. C'est un jeu où tu dois avoir ton tableur à côté, quoi.
C'est infâme c'est infâme. Ben, tu sais quoi? On a fait la on a on a joué 1/4. Il y avait tout le monde qui avait les règles à côté, à chaque fois qu'on passait un tour, en fait, tu avais la personne: «OK c'est à moi. Alors attends, il faut que je lise 2 pages pour comprendre ce qu'il faut que je fasse». Voilà, c'est pour ça qu'on a arrêté très, très vite. <laughs>
Ah ouais, ouais, ouais c'est oh, c'est terrible, hein! Ah tu as fait 2 tours, en fait, heu, tu as joué 8 heures, quoi. Ah c'est terrible, hein!. <inhales>
Ouais. La partie elle peut durer une après-midi complète et tu l'as pas finie, quoi. Donc heu
Roh lala lala. J'av moi, j'avais ce truc là avec un jeu Saint Seiya, à l'époque que j'avais acheté en con heu, que mon un de mes potes avait acheté en convention. Pareil, on a jamais réussi à le faire tourner. <laughs> C'était trop bizarre! C'était en plus, c'était en anglais, donc heu, on peut dire des fois c'était un peu approximatif. Mais ouais, c'est les tours c'était avec heu, un plateau qui était enfin, c'était trop bizarre. Tu avais des transpositions, les cartes en fait, elles valaient pas les mêmes trucs suivant les événements ah, c'était en mode: «Mais, waouh pff»!
Ouais. Ouais, voilà. Donc heu Ouais, non mais on on a ouais, non, mais voilà, c'est bon. C'est c'est c'est Heartstone, mais où les règles sont 10 fois plus dures. Donc heu, c'est c'est pas intéressant, quoi. C'est un jeu de cartes, il faut qu'il soit fun, intéressant et un peu compliqué. Mais à partir du moment où tu as un des 3 qui est trop, heu, si le jeu il est trop fun, bah ça veut dire qu'il est pas compétitif, si le jeu il est trop compliqué, ça veut dire que tu y comprends rien, et c'est embêtant. Donc heu, ben pour moi voilà c'est ça, c'est il faut qu'il soit fun, intéressant et un peu compliqué tu vois, qu'il soit pas trop pl simple à jouer. S'il y en a un des 3 qui est ou trop faible ou trop haut, ben le jeu tu t'amuses pas, tu y joues tu perds complètement l'intérêt du jeu.
Ouais, c'est ça c'est ça! C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la triade, heu, <laughs> c'est heu c'est la triade des jeux, ouais. Ah je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, tu perds son intérêt, bien sûr. Ou t'en f tu fais une partie et tu sais que tu vas jamais plus le rouvrir, quoi.
Exactement, exactement.
Mais ça, c'était cool, ça. Et du coup, tu tu tau tu aurais un jeu de société peut-être, préféré?

Ouais, aussi, c'est vrai.
Genre, heu, c'est co comment il s'appelle, t heu heu, non, pas triumvirat, hem.
Trivial Pursuit? Ouais, ouais, ouais, c'est sûr.
Trivial Pursuit, voilà. Trivial Pursuit c'est c'est littéralement un jeu de quizz donc heu
<gasps> Ah, mais Trivial Pursuit, ça c'est un c'est un jeu de quiz, mais en mode hardcore, hein.
Par contre, c'est temps du trivial poursuite, ouais.
Ah, mais il faut déconner, il faut et toi, faut déconner, et en plus d'outres, heu, d'autres temps, parce que, des fois, je peux te dire quand tu es
Oui, tu as des questions, elles sont, heu, elles sont tendues. Après, maintenant, je crois qu'il y en a à thème.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ouais, Trial Pursuit, à thème et tout, donc du coup c'est un peu plus sympa, mais c'est vrai que tu prends le Trial Pursuit basique ouais good luck hein, waouh. <chuckles>
Mais mais je ouais. Le classique, mais tu rotes, heu, tu rotes de l'hémoglobine, hein je te le dit, hein. <gasps> Ah ouais c'est terrible, hein. Ah pour le coup, heu, oh là là là là. Puis c'est même pas, des fois c'est même pas une question de manque de culture, c'est que des fois ça fait appel à d à mais c'est ça, ouais, ça fait appel à des athlètes qui sont qui sont nés au moment où tu es même pas né, tu vois? Tu as un moment tu es, heu
Ah ouais, non, non, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Heu Non, c'est vraiment les questions sont compliquées. Bah, tu peux pas tu peux pas répondre à la question, en fait, tout simplement enfin tu sais tu si tu connais p le sujet il a littéralement 20 ans de plus que toi, enfin au bout d'un moment c'est compliqué quoi.
Mais clairement, clairement, clairement. Mais non, mais c'est ça, hein, de ouf. Même, heu, en partiel de biologie, et tout, tu as des termes, ou même en en en français, tu es en mode: «Waouh, mais comment? Quand est-ce qu'on s'amuse, en fait?»
C'est Oui. Ben: «Comment dit-on, on en ancien français, le mot, heu, machin?» Non, en fait, heu, je sais pas.
O ouais, c'est ça: «Ou de quel ouvrage est tiré, heu, na na ni na na na?» Tu vois? C mais c'est tu es en mode: «Mais waouh.»
Ouais. Ouais mais c'est c'est les genres de questions, c'est les les questions pièges à Qui veut gagner des millions, quoi. Sauf que là c'est toutes les questions, donc c'est compliqué.
Ouais c'est ça, c'est c'est mais c'est totalement ça, mais du coup, ouais, donc pour répondre à ta question, du coup, ouais, c'est pour moi les les 2 vont forcément se retrouver dans les soirées, dans dans dans une soirée.
Non, par contre, les vas-y, vas-y. Oui, voilà, à partir du moment où tu fais une soirée jeu, enfin, jeu de jeu de société, jeu, heu, jeu à boire ou des trucs comme ça, tu as les soirées quizz, quoi. Tu as les quizz.
Ouais, donc j'aime les 2. Pour le coup, il y a toujours les 2 dedans, heu

J'avoue j'ai un faux caleçon Pokémon, donc heu <chuckles>
J'en ai peut-être 1, j'en ai peut-être 1 ou 2, mais c'est des officiels.
donc heu, ouais, non, bah, les officiels, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de mettre 25 € dans un caleçon, en fait. <chuckles>
Non mais, c'est c'est c'est des marques qui utilisent, heu, je sais pas du coup si je pense qu'ils ont les droits quand même, mais, ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Ça doit être Freegun. Freegun ils ont le Freegun ils ont le ils ont pas mal de trucs, ouais, donc ça m'étonnerait pas que ceux de Freegun, ils soient officiels
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça.
donc heu
Oh là là, c cette marque de caleçon!
Non, bah, c'est un truc acheté sur AliExpress, hein, c'est, heu, de toute façon qu'ils soient achetés sur AliExpress, qu'ils soient achetés sur Freegun, de toute façon ils durent le même temps, hein. C'est les c'est la même usine, il y a juste le comment ça s'appelle? Le nom sur le truc qui change, donc heu
Ah ouais, ouais, bien sûr. C'est toujours la même chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Non, moi, je pense que l'un de mes jeux préférés, ce serait peut-être Concept si tu si tu connais pas. Si tu connais plutôt.
C'est pt je crois que tu m'en avais parlé mais je m'en souviens plus.
En gros, ouais, tu es tu as un, mmh, un plateau, où en fait, tu as différents types de pictogrammes et heu, si tu veux, le but du jeu, en fait, c'est de faire deviner à tes à tes potes, heu, le mot que tu essaies de leur faire deviner, donc ça peut être du genre «vache», et en gros, tu as tous les pictogrammes qui représentent des trucs.
Ouais. Ouais. Ah oui, c'est un Picto un Pictonary mais avec des pictogrammes.
C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça et le but, ouais, c'est que tu es toujours dans autour du con du concept du coup, c'est drôle, heu, tu auras jamais un truc, heu, franc et clair, ça sera
Ouais, OK. Ouais, voilà, c'est ah, on se demande pourquoi il s'appelle comme ça le jeu. <chuckles>
Ah bah, écoute, <chuckles> un merchandi <chuckles> écoute, heu, un marketing qui marche bien! <chuckles>
Ouais, non, mais mais non, mais en en vrai le le concept est sympa, quoi.
Ah mais de haut, mais tu sais que je
C'est de pas te faire deviner le enfin, tu dois faire deviner un mot mais sans pouvoir dire le mot ou dessiner le mot et si en fait, tu mets vraiment des trucs qu'il y a autour, donc heu
Ouais, c'est ça, voilà, exactement, c'est ça et après, je t'ai dit niveau 1, niveau niveau 10 c'est genre des des proverbes ou genre c'est, heu, parler, heu, parler, heu, parler français comme une vache espagnole, tu vois?
Ah oui, non, mais d'accord.